あ、もうそれがビーフパイって、さっきあのき切ったようなパイですかっていう風におっしゃってたんですけど、たぶん、そういうのもあるかもしれないんですけど、イメージとしてはたぶん、王道なのは、こう、手のひらサイズぐらいのあの丸い型に、こうパイがこう張り巡らされてて焼き上げたみたいな形で、なんたとえば
うんうんうん。うんうんうん。 はい。 う。はいはいはい。はい、うーん。あ、そうなんですか、はい。 うん。 あ、はいはい。 ああ。 うん、うんうんうん。ああ。あ、はいはいはい。なるほどな、なんはいはいはい。
あのなんていうのかな日本で買う菓子パンとかって手のひらサイズじゃないですか。でそのアンパンとかって中にあんが入ってるじゃないですか。あういう形でパイが外側にあって、中にシチューが入ってるみたいな
うんうんうん。うんうんうん。 あ、はいはいはい。あ、なんか、はあ。 ああ、はいはいはい。 ああ。 うん、ああ、ああ、なんかあれかな、なんか日本で売ってるなんかアップルパイのなんか、あの菓子パンみたいな感じのかた形状なんですかね。へえ、そうなんだ。え、味付けはどういう感じなんですか？中のビーフの。はい、うんうんうん、うんうんうん。
ってやつ、うん。 そうです形状としてはそれにイメージがはい。 はい、えっと、それが そのパイのまず構造が、そう、今お伝えした感じで、そのビーフシチューよく煮込まれたビーフシチューが入ってるんですよね。多分、普通のビーフパイって、多分上がパイで蓋してあるんですけど、私がその買ったビーフパイっていうのは、ちょっと変わってて、ビーフシチューがのってるにマッシュポテトが絞ってあって、その上で焼き上げてあったんですよね。
はい、はい。うんうんうん。 はいはい。 ああ、あ、はいはいはい。わ、絶対美味しいですね。うんうんうん。 ううん。はい、あ、はいはいはい。 うん、うん。はい。 へえ。 うんうん。 はい。 うわ。 うわ、いい、めっちゃ美味しそう。<giggles> はい。
すっごい美味しかったんです。で、その、なんかそのまず、ビーフシチューもめちゃくちゃよく煮込まれてて美味しくて、多分なんか桃とかみたいな、日によってちょっと中身違ったんですけど、桃が入って煮込まれてたりとか、なんか、なんだろう、キノコが入ってたりとか、そ、なんか、その、まずフィリングがまず美味しくて
うん。 ああ、美味しそうですね。うんうんうん。うん。はいはいはい。 うん、うん、はいはいはい。 ああ、はいはいはい。 ああ、もう、うん。 あ、そうですね。うん。
で、上に乗ってるマッシュポテトも、なんかすごい滑らかで、でも焼いてあるんで、表面はちょっとサックリしてる。
わ。 はいはい。 うん、うわ、食べてみたい、超美味しそうですね、なんかすごい。
え、美味しかった。ほんとに、あのビーフパイを食べるために帰りたいぐらいの気持ちなんですけど。で、その後はい。
うん。<giggles> いや、でも凄いな、なんかチェーン店とかでもなく、普通になんか個人のなんか人がやってる感じのパン屋さんだったんですか？それは。